はいはい。
うん、で、それを最後のなんかあの、仕上げにトーストトースターに入れてあげると、あの、しっとりしてカリッとするんですよ、最後に。そうするとね、ほんとに買ってきたみたいな、あの、チキンが出来上がるんですよね。
うーん、ちょっとカリッとするんですかね。 うーん。 ああ、なるほどなるほど。
うんうん。そういうのとか、あとなんだろう、あの、電子レンジでまず加熱して調理はするんだけれども、最後の一手間にそのトースターを使ってあげることによって、もう見た目も、もうぐんと上がりますし、もう何しろ食感が良くなりますよね。
うーん。 うーん。 ああ、なるほど、な、そう。うーん、まあ、ちょっはい。
うーん。なのでうん、トースターね、そんなに高いものじゃなくて、あの、ほんと小さなもで、お一人暮らしだと言ってたので、小さなものでいいので、あの
トースターってば、トーターレンジのことですよね？
あ、えっと電子レンジじゃなくてトースター、トーストをする機械。
あのあのオーブンオーブントースターのことですよね？あの、パンだけが入るやつなくて、オーブ
そうであの えすです。パンううん、パンだけが入るもので大丈夫です。
えっと、あの、パンぐだけを入れるあの、スロットだけのやつですか？
はい、ええ、それあ、違います違います。あの、うん、そういうスロットのじゃもう、すうん、トースターですね。はい。うん、それが一つあるとね、たぶんそんな高いものじゃ、3000円ぐらいで買えると思うんですよね、安いものは。すごくシンプルなんで、それがあると例えば、あの、牛乳とパスタをゆすね、で、玉ねぎ、あの、好きなベーコンでもハムでも、それこそチキンでもいいので、そこにあの、まず電子レンジにかけるんですよ。
うん、そじゃオーブントースターですよね、オーブン はいはい。 うーん、うん。 うんうんうん、なるほど、なるど。 うーん。 はい。 はい。 うーん。

えっと、そうですね。あの
う、ん。
そっちの方は、仕事をしてないんすが、あのの、メインの仕事をして、その、夕食を食べた後に、あの、深夜に、ちょっと、追加の、ちょっと、個人の長期的な仕事みたいのを少ししてるんで、あの、朝が結構遅いんですね、その分。
あ。 ああ。 あ、じゃあ、そのもう、まあ、ちょっと、昼と夜が、まあ、逆転しちゃっている感じの生活なんですね。うーん、ん、そうなんですね。はいはい。
はい。 うん、ちょっとずれ込んでる感じなんですよね。うーん、それなのではい。 なので、なんか昼食も、なんか、2時とかん下手すると3時くらいまで、なったりしてるくらいなんで、ちょっと朝をすごい軽い、なんかパンと
う-ん。 うんうん。
ご牛乳だけみたいなことも結構ある感じで、まい、ちょっと、 時間的に余裕のある、ちょっと昼間に、多少、まあ、まともななんか、に肉とか、さかんじの魚とかを、なんか、まあパスタですかね、そういう感じの、ま、ある程度の、栄養ありそうなもんだけは摂ってるんですけど、全然ちょっと、夜は何ですかね、もう、レトルトカレーにご飯だけとか、納豆ご飯とか、そういう、ま、シンプルなものしかできてなくて、それで、ちょっとこのままだと大変になりそうだなって思ってまして、か最近体もなんか重いなって感じますし、うーん、です。
うーん、うん。 でもうん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。 うーん。 うんうん。 うーん。 そうですね。 あ、うんうんうん。あの、ご飯は、お米は炊かれるんですか？それともパックのごい。
ああ、そうですね。あの、おお米もちょっと最近高いので、なかなかできなくて、うーん。そのパックのご飯も、ほんとに、なんか、うーん、どうしようもないと緊急時だけで、なんか、ふ普段は、なんか、その食パンを、ま、持ってるのは温めたり、冷凍してる食パンま、それをちょっと温めて食べたりとか、まあ、少し時間があれば、ちょっと、その、昼間にやってるようにパスタを茹でて、食に充てたりもしますし、あ、そう、そのご飯パックご飯とパスタとパンの、もう、それとどローテーションみたいな感じね。
うん。 うん。 うん。 うん。うんうん。 うーん。うんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。一番メインに食べられているのは、お昼って感じですか？そのにじかさんじぐらいに食べるのが
はい、そうなります。 はい。
その際は、だいたい何分ぐらい、この、お時間を費やしているんですか？そのお食事の用意は。
あう。 そうですね、だいたい20分から30分くらいですかね。うんうんうん。
あ。うんうんうん。そうなんですね。でも、あの、朝から、まあ、あの、ま、基本お家でお仕事をされているんですよね。
はい。あ、朝というか昼間くらいがはいはい、ええ、はい。
うん。 昼からなんですね。うん。で、ま、で、メインのお仕事は4時からでその4時から10時までで、その後に、あの、またちょっと違う、し仕事を、夜中までですかね。
はい。 はい。2時とか3遅いと3時くらいになっちゃうんですね。はい。
あ、そん。 うーん、で、朝は何時ぐらいに起きられるんですか？